Iya, pernah. Eee, pasti sering banget kejadian kayak gitu. Nah, biasanya aku lihat nih, eee, kira-kira waktunya ini nih, udah masuk waktu makan siang, nggak, gitu. Nah, karena kan, waktu aku misalkan aku kasih pagi, setelah makan pagi nih, dia boleh, nah, kalau misalkan ternyata waktunya udah mau masuk makan siang, nah, biasanya aku bilang, "Udah, stop, ya, kita kan mau makan siang." Atau mungkin kadang, aku suka selingin ganti, "Ayo deh, kita main yang lain." Atau, "Ayo, kita baca buku." Gitu.
<chuckles> Mmm, mhm. Mhm. Oke. Mmm. Hmm, oh, jadi ada selingan juga, ya, enggak melulu soal gadget, tapi ada mainan lain gitu, yang arti mungkin baca buku eee, mainan fisik juga ada gitu ya, Kak, ya?
Iya. Iya, ada. Jadi, nggak biar nggak terfokus sama gadget terus, kan.
Mhm. Bener, sih. Nah, eee, terus, ngomong-ngomong soal mainan, ya, tadi kan ada game di HP, ada mainan yang fisik juga. Nah, sebenernya kalau menurut Kakak ini, gimana sih, soal pembagian mainan ya, apakah gadget itu justru mempermudah anak untuk main, atau sebenarnya itu malah jadi, apa ya, semacam tantangan ya, untuk membagi waktunya, biar anak enggak terlalu banyak main HP doang, nih?
Mhm. Mmm, kalau gadget itu sebenarnya yang aku lihat, ya, memang dia ada beberapa sisi positif, dan ada juga beberapa ne sisi negatif, ya. Jadi, tergantung, eee, kita kasih ke dianya, nih. Nah, sisi positifnya ya kayak, game-game edukasi gitu yang banyak kan, di di aplikasi-aplikasi handphone, gitu. Nah, itu tuh, bermanfaat banget buat aku. Karena anak itu kan, bisa belajar dari situ, kan. Jadi, nggak harus dari buku, atau, eee, mainan-mainan dia yang lain. Kan karena kalau buku sama mainan itu kan, terbatas, ya jumlahnya. Heeh. Kita kan nggak punya banyak. Nah, jadi, aku suka kasih, "Oke, nggak papa deh, lewat aplikasi." Karena, eee, be walau bagaimanapun, pasti dia akan penasaran gitu, kan. Karena ngelihat orang tuanya kan suka pakai gadget juga. Nah heeh. Iya, jadi kan pasti dia penasaran. Nanti kalau kita nggak kasih, dia tanya, "Kenapa aku nggak boleh?" kan jadi, eee, jadi tantrum, gitu. Nah, sisi negatifnya adalah, ya itu tadi, kalau misalkan kita nggak kasih batasan ke dia, kita nggak kasih tahu tanggung jawab gitu, ke dia, kita nggak kasih disiplin ke dia. Ya udah, akhirnya nanti takutnya jadi bablas, kan.
Mhm. Iya. Oke. Eh, heeh. Betul betul. Mhm mhm. <chuckles> Biar ikutan juga dia, ya? <chuckles> <chuckles> <chuckles> Iya. Wah, iya, s eh, heeh heeh. Mhm. Ah, iya, sih. Memang harus tetap dikontrol ya, meskipun dikasih gadget juga tadi kan Kakak bilang pas, ma eee, si anak ini main, Kakak juga pantau tuh, ya, mainannya gimana. Nah, mungkin aku jadi penasaran sih, sebenarnya, eee, anak umur 2 tahun itu, ketika main gadget, main HP, tuh sebenarnya game-nya seperti apa, sih? Apakah itung-itungan? Atau mungkin ada kayak puzzle, gitu, atau gimana tuh, Kak?